Eee, tiyatroda da 2 yıl kadar, eee, kursa ya, kurs değil de daha doğrusu, bir, eee, belediyenin merkezi vardı, kültür merkezi. 2 yıl boyunca böyle s büyük bir salonu vardı. İşte o salonda 2 yıl boyunca tiyatro oynadım. Eee, bu, tabii bu bu da bana çok şey kattı. Hem diksiyonumu, hem mimiklerim, işte, insanlarla konuşmam, nasıl hitap ederim, nerede, eee, "Nasıl davranmalısın?" şeklinde ve bir de eğlenceliydi, inanılmaz eğlenceliydi hem de gerçekten yani. Ha hayatımın
Hı hı. Evet, tabii ki. Kesinlikle. Muhakkak doğrudur ve biliyor musun Evet, harika.